ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีเลยค่ะ อ่า อาจจะมีวิธีง่าย ๆ นะคะ ที่สามารถทำด้วย ตัวเอง ค่ะ อย่างเช่น อ่า พี่น่ะค่ะอยากจะทำสมาธิอะเนาะ จะเป็นไปได้ ไหม? ว่า ก่อนที่พี่จะนั่งทำสมาธิน่ะค่ะ ให้ พี่ผ่อน คลายตัวเองก่อน ให้อาบน้ำหรือกินข้าวกินน้ำอะไรให้ มัน แล้วก็พยายามปล่อยใจตัวเองแบบโล่ง ๆ อาจจะมีการฟังเพลงชิล ๆ หรือการทำสมาชิ ทำสมาธิ เดี๋ยวนี้ค่ะ ซึ่งมันจะมีตัวช่วยหลากหลายเลยนะคะ อ่า มันจะเป็นวิ วิธีดี ๆ จากยูทูบก็มีนะคะ เพลงที่จะทำให้ช่วยให้ผ่อนคลาย แล้วก็มีสมาธิมากขึ้นน่ะค่ะ ซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นเพลงที่มีแต่ทำนอง อือ ทำนองไปเรื่อย เรื่อย ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีการร้อง ไม่มีการแบบที่เป็นจังหวะ อะไรเงี้ยค่ะ อา แบบเนี้ยค่ะ อาจจะเป็นการประกอบการทำสมาธิอะค่ะของพี่เนี่ย อาจจะทำให้ดูผ่อนคลายขึ้น แล้วก็สามารถจะทำสมาธิให้นานขึ้นน่ะค่ะ ทีเนี้ย พอพี่ทำสมาธิเสร็จ พี่ก็อาจจะมีสมาธิโฟกัสเรื่องอะไรต่าง ๆ อะค่ะ อาจจะแก้ไข ปัญหา ในนั้นน่ะได้ดีขึ้นนะคะ แบบเนี้ยค่ะ พอจะช่วยได้บ้างไหมคะ?
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม